Eee, ada ada. Eee, beberapa yang yang bikin aku agak tercengang dan agak tertarik juga pengen pengen justru gara-gara aku melihat ini ya di media sosial, pengen banget untuk untuk, eee, melihat secara langsung yaitu, eee, tentang proses merawat jenazah di daerah Sulawesi. Di e e eee, aku lupa pokoknya di daerah suku Bugis itu, gitu. It itu ada ada tradisi di mana <tsk> di setiap waktu tertentu gitu ya, kalau aku nggak salah di bulan, sekitar bulan Agustus, September itu biasanya, eee, jenazah atau atau mayat-mayat, eee, para tetua mereka itu dibongkar lagi, dibersihkan, di bajunya diganti, ya seperti itulah. I ini ini ini kultur budaya yang yang menurut aku sangat-sangat unik sekali gitu loh.
Oh. Iya. Wow. Iya. Wah. Itu termasuk budaya Indonesia ya? Maksudnya, eee, se eee, apa, sebuah prosesi pemakaman juga, eee, malah termasuk budaya ya? Wah, baru tahu nih. Iya.
Iya iya iya iya. Dan itu itu itu itu menjadi atraksi tersendiri di di eee, daerah daerah Sulawesi itu dan, eee, bahkan dijadikan salah satu sumber pemasukan, eee, dari sisi pariwisata.
Hmm. Oh, jadi udah dimasukin ke dalam destinasi wisata ya? Wah, luar biasa sekali. Berarti tadi tuh, apa sih namanya? Eee, si mayatnya digantiin baju ya? Kok sempet. <chuckles> Lucu dan merinding sih. <chuckles>
Iya iya, betul sekali gitu. Mmm. Iya ya diganti, bajunya digantiin padahal bentuknya bentuknya su <laughs> bentuknya sudah seperti apa ya? Bentuknya udah udah seperti mumilah gitu. Jadi heeh, eee eee, apa dan jenazah itu tidak tidak dikubur tapi ditaruh di di tebing-tebing gitu di ada ada apa ya, semacam gua atau atau, eee, lereng-lereng gunung yang sengaja dibolongin untuk dimasukin, eee, keluarga-keluarga tersebut gitu. Keluarga biasanya tetua-tetualah yang sudah meninggal lebih du dahulu gitu.
Begitu? Wow. Iya. Oh. Wah, menarik nih. Kalau misalkan daerah Sulawesi itu masih daerah Indonesia juga ya? Bisa banget tuh, eee, didatengin secara langsung ya. Wah.
Iya. Mudah-mudahan ada ada ongkosnya ya, Kak, ya. <laughs>
Iya. <chuckles> Betul sekali loh. Seru banget sampai lupa waktu. Makasih banyak loh ini cerita-ceritanya, informasi bahwa teknologi ini ternyata sangat banget membantu gitu untuk, eee, mencari akar budaya, eee, bahkan di Indonesia ya. Wah, makasih banyak ya informasinya.
Iya iya.

Eee, enggak sih, eee, jadi, eee, lebih ke tentang tokoh-tokoh wayang gitu, dan, eee, kebetulan, eee, aku de sama ayahku diberi nama ol diberi nama berdasarkan nama wayang tapi, eee, nama wayang yang, eee, jarang didengar orang lah gitu. Nah
Oh. Oh. Oh bukan ini mungkin ya, kan kalau di pewayangan yang terkenal Arjuna gitu ya, bukan. <laughs>
Iya gitu i eee, karena karena takut, eee, gedenya malah mirip Gareng tidak seganteng Arjuna. <laughs> Iya <laughs> Terus re Apa tuh?
Oh oh oh dari Arjuna ke Gareng ya. Waduh waduh, enggak ini, apa tidak tidak disangka-sangka gitu. <laughs>
<laughs> Jadi jadi, eee, apa, eee, aku beru awalnya berusaha untuk mencari tahu siapa sih tokoh-tokoh eee, jadi ada tokoh wayang namanya, eee, Satyaki, nah itu aku coba cari tuh, Satyaki ini si siapa sih gitu loh, eee dia ini dia ini, eee eee, apa sih kelebihannya, kenapa dia dia menjadi, eee, disebut-sebut sebagai tokoh wayang yang, eee, dianggap salah satu yang paling kuat di cerita itu gitu. Dan akhirnya, p aku menemukan jawabannya dari dari lewat sosial media gitu dan sampai sekarang pun bahkan aku, eee, setelah berkeluarga, aku memutuskan, eee, anakku nomor 2 laki-laki, itu aku beri nama wayang juga gitu. Dari pewayangan juga, gitu.
Oh. Iya Betul betul. Oh. Mhm. Wah, dari pewayangan gitu ya maksudnya, bukan namanya "wayang" kan? <laughs> Oh, ya band wayang ya. <chuckles> Terus terus?
<laughs> Band dong, band wayang itu namanya. <chuckles> <tsk> Eee, iya, jadi, eee, aku jadi mampu apa ya, me eee, meriset, eee, warisan budaya leluhur aku yaitu, eee, pewayangan. Eee, jadi dan jadi tertarik, jujur jadi tertarik bahkan, eee, aku baru tahu ternyata kisah wayang itu, diambil dari kisah Mahabharata dari tanah India gitu. Jadi, eee, apa ya, eee, semuanya hanya diadopsi menjadi cerita rakyat di, eee, tanah Jawa sebenarnya gitu.
Ya. Oh. Oh jadi sebetulnya, eee, cerita awalnya tentang pewayangan di tanah Jawa itu dari Mahabharata berarti ke Hinduan gitu ya? Eh, Buddha apa Hindu? Di dari India gitu?
Mhm. Eee